Ähm. Ne, also ich meine, wenn ich jetzt so einen ganzen also diese 4 Blöcke, ähm, quasi durchgearbeitet habe, dann fängt eigentlich für mich so richtig der Tag an. Also, dann, ähm, versuch ich irgendwie 'n bisschen zu arbeiten, oder ich, ähm, mach dann zum Beispiel weiß ich nicht geh ich dann zum Sport für so 3 Stunden oder sowas, oder, ähm, hab dann irgendwie so Hauszeugs zu erledigen. Ähm, und dann ist das so quasi meine größere Pause, um so 'n bisschen zu entspannen. Und so was wie Gitarre spielen, das mach ich dann wirklich nur in diesen 5 Minuten-Pausen, weil dann hab ich einerseits, äh, 'ne lästige Arbeit, so dieses Gitarre-Lernspiel quasi, integriert in die Pausen, äh, aber andererseits halt auch die Pomodoro-Technik währenddessen, also auch Lernen. Also irgendwie wirklich nur pures Lernen, sag ich mal, ob's jetzt Gitarre ist oder halt, ähm, ja, irgendwelche Lerninhalte.
Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe. Ja. Mhm. Mhm. Okay, das klingt ja klingt ja wirklich nach 'nem nach 'nem guten Plan, ja, den du da, ähm, machst. Ja, wie sieht's denn zum Beispiel jetzt auch aus mit, ja, Verpflegung? Ja, was nimmst du da so zu dir? Ja, nimm mich da gerne mal mit, ja? Was trinkst du da gerne? Was isst du da dann gerne in den Pausen?
<giggles> Ja, gut. Meistens eigentlich, äh, wirklich ganz normales Wasser ohne wirklich Essen oder so, weil, ähm, irgendwie ich hab mir Essen, wirklich dieses dieses, ja, wirklich dieses Konzept Essen halt so zerstört irgendwie mit, äh, so YouTube-Videos, weil ich dann meistens wirklich ich wenn ich esse, dann muss ich auch etwas schauen, ob's jetzt 'n Fern irgendwie Fern ist oder 'ne Serie oder 'n YouTube-Video oder so. Da ist der Inhalt komplett egal. Es geht einfach nur das darum, dass ich mich ber berieseln lasse quasi.
Mhm. Oh je. Okay. <chuckles> Mhm. Mhm. Verstehe, okay, das ist ja spannend. Okay, und wie kam das?
Ähm. Oh, if g äh, wie das kam? Durch die Jugendzeit, wenn man damit irgendwann mal angefangen hat, dann ist das halt sag ich mal <chuckles> wie so die Zigarette am Tag. Ja, ja. A also ob die ob die jetzt schlecht ist, ist, glaube ich Ansichtssache, ähm, gut, man könnte jetzt beispielsweise essen und währenddessen Lerninhalte schauen, das geht. Ähm. Aber oftmals ist es dann halt so, dass ich mir dann irgend 'n Humbug anschaue oder so, so reine Unterhaltungsmedien. Ähm, und dann weiß ich nicht, bin ich mit dem Essen schon 10 Minuten seit 10 Minuten fertig oder so, oder innerhalb von 10 Minuten, aber das Video geht dann 'ne Stunde oder so, weil's 'ne Dokumentation ist oder so was. Und dann will ich das auch zu Ende schauen. Ich kann nicht einfach sagen: „Ja, ne, ich beende das. Und wenn ich dann irgendwie wieder am Essen bin oder Zeit hab, dann schau ich da wieder rein.” Und das ist halt 'n Problem, was mir aufgefallen ist, woran ich mich noch irgendwie 'n bisschen dran arbeiten muss.
Mhm. Okay. Mhm. Ach so, verstehe. Ja. So 'ne schlechte Angewohnheit quasi. Okay, verstehe. Mhm. Mhm. Oh, Okay. Mhm. Mhm. Mhm.